うーん、英語を勉強していた時に関しては。と、何ていうんですかね、やっぱり飽きないっていうのと、ゴールが明確だったっていうその2つが強いんじゃないかなと思います。飽きないっていうのは、例えば Duolingo とかみたいに、とりあえずなんか、あれがいいか悪いかは別にして、ゲーム性があるとか、あとなんだ
はい。ええ。 はい。 ええ。 ええ。 はい。 ん、ゲーム性あ、ゲーム性があるんですね。ええ。はい。
そう、ゲーム性があるとか、要はゲーミフィケーションって言われるような仕組みを導入されてるとか、あとは、ええと、なんだ、あの、あと会社がなんか DMM 英会話のお金出してくれてたんですよね。あの、補助で。福利厚生で。だからあれは、なんか実際に話すっていう現場を想定したものが、できたので、それはね、自分でお金払ってないですけど、お金自分で払ってもいいなとは思って、あれも結構長く続けられましたね。
ええ。 ふーん、あ、なるほど。ええ。 はい。 あ、そうなんですね。うーん。なんか語学以外に、じゃあ、なんかありますか？なんか、れん学習した時にこれを使いましたとか、そういうのは。
うーん、そうですね。語学以外だと、えと、例えばさっき言ってた話し方講座とか、例えば、そうゆう、ん人が教えるっていうのは、あの、やっぱりこう本とか見てても分からないんですよね。特に音が関係するものとかっていうのは。なんていうんでしょう。例えばあたし行ってないですけど、ボイトレとかああいうやつですよね。自分でする努力に限界があるっていうか
はい。 はい。 ええ。 ああ、なるほど。 ええ。 ああ、なるほど。 うーん。
それは、さっさと最初からお金払っちゃう。あと自転車の教室とかも、私お金払ってましたね。
自転車の教室？
うん。
すすあるんですね。
そうなんです。あの、あたしマウンテンバイクとかちょっと特殊な自転車乗るんで。ふ
あ、そうですよね、なんか BMX をかなかなのかなってちょっと思っちゃったんですけど、やっぱふただの自転車じゃないですよね。
うん。 うん。 そうですね、ママチャリとかはね、親から教えてもらったりですけど、ちっちゃい頃ね、後ろにね、あの押してもらってとか <clears throat> ですけども、その特殊な自転車だとやっぱり、崖の下り方とか、こう、でこぼこした道をどういうふうに走るのがいいかっていうのを、その実地で教えてもらってたかったんですよね。それ系は課金しちゃいますね、最初っから。
うーん。 そうですよね。じぜんそうですよね。んええ。うーん。 はい。 うん。 そうですよね。 ま、なんか今、その、YouTube での講座とかも、ま、増えてるじゃないですか？
うーん。
どうですかね？なんか、あの、やっぱり、その実演系、例えばボイトレとかも今結構 YouTube とかで出てますが。やっぱり、こう実物実物や実演で、その聞いてもらって指導してもらう方が分かりやすいですよね。その自分で自分の欠点が分かんなかったりとかしますよね。

そうですそうです。いつだったらあ、いだったら、例えばあの人より、こうこういう風にやったら自分はよく見えるだよろう、みたいなのとか、例えば
ええ！そんなはい。 はい。 はい。 ええ！そんなこと思うんですか <laughs> ええはい。
あの、あるあると思いますよ、純粋に、そういうんじゃなくて。うん。
ええ、そうなの？そうなんだ。なんか私がごめんなさい、そんなええ、そうなんだよ、ま、学習ああ、そうなんですね。まあ、なんかそこに、その、学習したいっていうよりも、純粋ながくあれなんですかね、ちょっと今ちょっと、そんなこともあるんだなと思って、面白かったです。はい。
うん。 だからどっちかってゆうと不純な不純な動機ってゆうやつですね。だから不純な動機でお金かけてる人って、やっぱり、そう、繰り返しになっちゃうんですけ多分、その、お金をかけたことで自分がその人にその人っていうか比較対象よりも上に行けるかどうか、マウント合戦みたいな感じの部分が、あ出てきちゃうんで
ええ、あえ、面白いですね。はい、はい。 はい。 はい。 ええ。<chuckles> そんなことあるんですか？面白いですね、ええ、なんか深いですね、おんなじ、その、学習をれいそう ええ、すうん。
うーん。うん、んだか うん。 うーん、だから純粋に勉強したい人って、多分、それを達成したことでどんなことができるだろうっていうのが、具体的に頭にあると思うんですよね。うん。そう、だから多分、その、お金の大小にかかわらずま、合う、合わないはあると思うんですよね、教材の。だけどそこに関しては、あの、満足度はね、ある程度得られるんじゃないかなってゆう気はしてます。
はい。 はい。 そうですね。うん、そうですよね。うんうん。 はい。 ええ、へえ。 はい。 ああ、そうなんですね。なんか今日はいろんなね、学習の仕方、ま、リソースの選び方、いろいろお話聞けて大変参考なりました。ありがとうございました。